Gusto ko sanang humingi ng konting advice sa'yo 'no, dahil nga sa sitwasyon ko na, ah, napapansin ko na itong mga, mga itong mga nakaraang araw ay sobrang busy ko talaga 'no. Kumbaga, alam mo kasi kung hindi mo naitatanong, eh, ah, nag dito ako ngayon sa lungsod nagtatrabaho. Kumbaga, iniwan ko 'yong pamilya ko sa probinsiya para sumugal dito at naging successful naman 'yong, ah, maganda-ganda 'yong trabaho na nakuha ko, um, maganda 'yong 'yong offer sa akin, malaki-laki din 'yong income na pumapasok galing dito. Although napakahirap ng, ng schedule niya. Alam mo kasi kada Linggo nagpapalit kami ng schedule kaya halimbawa, ngayon panghapon ako, sa susunod na Linggo pang gabi naman, sa susunod pang umaga, alam mo 'yon? Kada linggo nagpapalit-palit 'yong oras ng tulog ko, oras ng kain ko, ng asikaso ko. Kumbaga sobrang, ah, iba-iba, pero alam mo 'yon, ah, magka aabot na ako ng 3 taon mahigit na din ako sa work ko na 'yan. Kasi alam mo sa work ko na 'yan nag-e-enjoy naman ako. Kumbaga 'pag nando'n na ako sa work ko talaga namang na-e-enjoy ko kaya mabilis din 'yong paglipas ng oras kasi masaya naman ako sa ginagawa ko, na-e-enjoy ko naman siya. Ayun lang 'yong mahirap na side, 'yong schedule lang 'tsaka 'yong, 'yong attendance niya napakahigpit. Bawal kang umabsent, bawal kang ma-late, kumbaga gano'n. Tapos, ah, hindi bi hindi puwedeng umabsent basta-basta kaya talagang ah, tapos ngayon nagkaro'n ako ng panibagong pagkakakitaan. Ah, may, may nakita ako na work from home kaya meron na akong onsite, meron pa akong work from home. Kaya alam mo 'yun napansin ko na, na wala na akong oras para sa sarili kasi lagi ko ng natatanggihan 'yong mga kaibigan ko na nagyaya mag-basketball. Kumbaga hindi na ko sumasama sa kanila, hindi din hindi na din ako nakakapag-jogging, nakakapag-exercise. Kumbaga 'yong mga libangan ko, yung mga hilig ko, yung para sa sarili ko, ah, hindi ko na nagagawa dahil sa mga dahil nga sa gano'n na iba-iba yung oras ng tulog, 'yong extra pagkakakitaan. Ah, ano kaya yung mga puwede kong gawin 'no, para naman alam mo 'yun, magkaro'n ako ng oras para sa sarili, na makapag-enjoy din minsan?
Hmm. Mm, mm. Teka ano ba 'yong naiwan mong pamilya sa probinsya? Asawa mo ba 'yon, mga anak o mga magulang?
Hmm, 'yong naiwan ko do'n, eh, ah, pamilya ko talaga, nando'n 'yong mga kapatid ko, ah, mga magulang. Ah, nandito ako ngayon sa lungsod kasama ko 'yong partner ko dito.
Ah, okey. So ang ang worry mo lang 'yong dahil 2 kasi 'yong trabaho mo 'yong isa, ah, naka-full-time job ka na iba-ibang schedule, 'yong isa naman is part-time job na work from home, oo. Ayon, mabu-burn out ka kasi, 'yong oras mo, halos nandoon na lang sa pagtatrabaho. Ano ba 'yong isang trabaho mo ay, full-time 'yon 'yong minsan panghapon, minsan pang-gabi, minsan pang-araw? Full-time ba na onsite 'yon?
Ah, hindi naman itong extra ko, eh, nasa bahay lang tapos ang maganda dito is flexible 'yong oras niya. Kumbaga no work, no pay talaga. Kumbaga nasa sa'yo kung kailan mo s'ya gagawin, eh, saktong-sakto naman na gano'n 'yong schedule ko sa full-time ko. Kaya alam mo 'yon 'yong pagkauwi ko diretso sa wo work from home. Minsan naman pagkauwi ko tulog, pagkagising work from home 'yong nagiging gano'n 'yong cycle ko. Kumbaga wala na akong oras para magluto, kasi ngayon panay bili ng ulam. Alam mo 'yon 'yong, ah, mabilisan na gawain lahat para makapag another kita gano'n.
Oo. Pero may ano ka, sabi mo mayro'n kang partner, mayro'n kayong anak? Wala naman?
Ah, wala naman kaming anak 'no, kumbaga parehas kasi kaming breadwinner kumbaga. Ah, nagpaplano kami ng maayos talaga para makapag-save muna kami kasi, ah, mahirap din talaga na pag bigla-biglang desisyon napakahirap ng buhay ngayon. Kaya ayun, may trabaho din siya kumbaga parehas kami busy, kaya 'yong mga kilos namin, eh, mabilisan na lang. Lalong-lalo na kung gano'n 'yong schedule ko. Kumbaga napansin ko na, wala na, kulang na kulang na 'yong, 'yong oras para sa sarili, kumbaga hindi na ko m hindi na ako makapag-enjoy.
Hmm. Hmm. Hmm, okey. Oo nga, hindi ka talaga makakapag-enjoy kasi mayro'n kang full-time na trabaho, mayro'n ka pang part-time job. Ah, 'yong part-time job mo ilang oras mo ginugugol 'yon?
Ah, hindi naman siya, wala naman siya mm, wala naman siyang
'Di ba sabi mo wo oo, work from home lang 'yon 'di ba? Mm, sige.
Mm, wor work from home lang naman siya, wala naman siyang oras na, na kailangan mong gampanan gano'n. Ah, nasa sa'yo kung gaano mo katagal na na gagawin, kung kailan ka magli-limit sa sarili ko, kumbaga alam mo 'yon kung 'pag may pagkakataon ginagawa ko siya kaso nga lang, siyempre sayang yung kita kaya tuloy-tuloy ko siyang ginagawa.
Ah, okey. Okey. Hmm. So flexible 'yong part-time job mo. Ganito, kasi 'yong oras ng pagtatrabaho nasa 8 hours 'yan. Eh, kung mag-tra-travel ka pa pauwi, sabihin natin papalo ka ng 10 hours or 11 hours. Eh, sa loob ng 24 oras, mayrong tatlong 8 oras, tama ba? Kasi 'yong oras ng trabaho 8 hours, tapos dapat ang tulog 8 hours, 8 + 8, 16 So, mayro'n kang part-time job, oo nga 'no, so man nawawala 'yong ano mo 'yong para sa sarili mo. Iyong mga hobby, 'yong mga dapat na libangan na nagagawa mo. So wala 'yon ano? Mas mabuti siguro na kumuha ka ng ibang trabaho na hindi ka ma-bu-burn out. Lalo na ang hirap ng schedule kasi, paiba-iba every week. Okey lang sana kung ano, eh, every month, kaso every week. Tapos ganito pa, wala ka naman masyadong, ah, binubuhay dahil wala ka namang anak, may trabaho ka may trabaho 'yong partner mo, so sumusuporta ka lang sa pamilya mo sa, ah, sa probinsiya. Na hindi naman kasi ano 'yon, ah, napaka-obligado bagama't oo tumutulong nga ka sa pamilya mo, sa mga magulang mo, pero magtakda ka ng hangganan na meron ka rin talagang dapat na, alam mo yun, yung pagpapahalaga sa sarili. Oo.
Hmm. Mm, tama din 'no, tama din naman 'yong 'yong suggestion mo. Oo 'no, kasi minsan alam mo 'yon wala na kong hindi ko na nabibigyan ng oras 'yong sarili ko, kaya tama na kailangan maglaan din ako ng extra na oras sa sarili ko. Alam mo bigla ko tuloy na-realize na, ah, ako mismo 'yong nagpapahirap sa'kin 'no, kasi gaya naman ng sabi ko sa'yo flexible naman 'yong 'yong trabaho ko, kumbaga ako mismo 'yong, "Sigel sige, trabaho, trabaho," kumbaga yung ganun yung tuloy-tuloy hindi man lang ako nagpapahinga, hindi man lang ako nag-e-enjoy, kaya alam mo dahil sa'yo narealize ko 'no, na, na talagang kailangan ko din ng ng pahinga, ng siyempre kasi sarili ko lang yung yung puhunan ko, yung kalusugan ko. Kaya kailangan ko din, kaya sabi mo kasi ah, isa kasi akong breadwinner 'no, ah, tumun sin talagang sinusuportahan ko talaga yung 'yong pamilya ko 'no. Ah, masaya naman ako, 'yong isang kapatid ko nga, eh, 1 taon na lang, ah, ga-graduate na siya ng kolehiyo. Kaya alam mo 'yon napakasaya napakasarap sa pakiramdam kaya alam mo 'yon 'yong sipag, 'tsaka 'yong pag pagpupursige, talagang hindi ko pinapansin 'yong pagod, kasi nga gano'n 'yong achievement na talagang nagdudulot sa'kin nito. Kaya alam mo 'yon hindi mo ko masi hindi mo masisi 'yung sarili mo na minsan na, "Sige, ah, laban kaya ko pa bata bata pa ako," kumbaga minsan nawawala na yun, eh, kasi tuloy-tuloy ka na, eh, na parang nakuha mo yung momentum kaso, ayun nga nakakalimutan mo yung sarili mo. Kasi alam mo 'yon minsan, ah, napapansin ko nga din na, ang bilis-bilis ko ng dapuan ng sakit, ah, may sipon kaagad ako, may ubo kaagad ako, kumbaga alam mo kasi dahil hindi na ako nakapag-enjoy, hindi na ako pinagpapawisan, kumbaga alam mo wala ng exercise, humihina na din 'yung katawan ko.
Oo. Oo. Oo. Ah, okey. Ah. Oo. Ayan. Mm. Oo, o ayan, nararamdaman mo na pala, na nanghihina na 'yong katawan mo kaya puwede ka ng ano mag-ano mo na mag-decide na magbawas-bawas muna ng oras sa pagtatrabaho, mas pahalagahan mo 'yong kalusugan mo lalo na 'yong mental health mo. Oo, 'yong kakain ka ng mga ano, ng mga masustansyang pagkain, 'yong pahinga, tulog, ah, tiyakin mo na sapat 'yong pahinga at tulog mo, gano'n din 'yong mga, ah, exercising maglagay ka ng schedule para sa sarili mo, bonding sa mga, ah, kaibigan, o gawin mo rin 'yon sa sarili mo kahit na once a week lang sa ilang oras lang. Mm.
Mm, talagang oo nga 'no kumbaga kasi napansin ko din talaga dahil nga sa na-realize ko sa pagkakasabi mo, eh, wala na talaga akong oras kumbaga ayun nga, hindi na ako nakakakain ng mga masusustansiya kasi nga, alam mo 'yon dahil hindi na ako nagluluto, ah, bili na lang ng ulam 'di na 'din na ako nakaka may vitamins ako dito kaso minsan, nakakaligtaan ko inumin kasi sobrang busy kumbaga napakalaking tulong no'ng nong sinabi mo na magkaroon ako ng schedule kumbaga 'yong kumbaga time management. Kailangan ma-management ko 'yong 'yong oras ko kumbaga na-realize ko 'yong mga pagkakamali ko ngayon 'no, na ang dami ko palang bagay na na iniwan kumbaga kapalit sa pera alam mo nandiyan lang din naman 'yan, flexible naman kumbaga alam mo 'yong pinagdadamutan ko mismo 'yong sarili ko 'no, tuwang-tuwa ako na makatulong sa pamilya ko pero ang sarili ko pinagdadamutan ko 'no na nata na ano tuloy ako ngayon, 'no, ah, bigla ko na-realize 'no natatawa ako sa sarili ko 'no, kumbaga pagdating ko sa sarili kumbaga napaka ah, ang damot ko na bigyan man lang ng kasiyahan para gano'n kumbaga salamat sa 'yo 'no dahil, ang dami kong na-realize kumbaga na naliwanagan, nalinawan 'yong kung ano ba 'yong mga dapat kong gawin kasi problema ko talaga na bigyan ng limitasyon 'yong oras ng pagtatrabaho, kaya salamat sa 'yo, salamat sa pakikinig mo sa akin at salamat sa napakaganda mong payo.
'Yan oo. Mm. Oo tama. <chuckles> Oo. Mm. Mm, masaya naman kasi talaga 'yong tumulong lalo na 'yon sa pamilya, pero 'yon mas pahalagahan mo talaga 'yong, ah, sarili mo 'yong mabuting kalusugan mo. 'Yon, mas priority mo 'yon, para mas lalo ka pa makatulong sa pamilya mo. Mm, tandaan mo lahat ng sobra masama, oo 'wag ka lang papasobra, mm.
Mhm, ayun. Mm ayun, salamat sa 'yo 'no, salamat dahil sa pagkakataon na kailangan na kailangan ko ng ng sagot at sakto na ikaw pa 'yong nakausap ko, kaya salamat napakaganda ng mensahe mo, talagang nagising 'yong diwa ko na dapat pala ganito 'yong dapat kong gawin, kaya salamat sa oras mo, mag-iingat ka din palagi, ah, paalam sa 'yo.
Oo, walang ano man, oo. Salamat din.